À, bạn ơi, làm sao á mà bạn có thể xử lý được đồ kỷ niệm khi mà bạn muốn theo một cái phương cách sống là nó sẽ tối giản nè, nó ít sử dụng đồ đạc và ít bày biện á bạn?
Ừm. Công nhận nha, mấy cái đồ thử nghiệm á a, mấy cái đồ kỷ niệm đó là những cái thứ mà, ờ, kiểu như là, mình luôn muốn giữ lại á bạn. Bởi vì cái món đồ nào cũng giống như là giữ lại cái tình cảm của, ơ, ừm, của cái người mà đã tặng mình nè, ví dụ như là một tấm thiệp chẳng hạn, hay là một món, ơ, đồ quần áo này kia chẳng hạn. Mà mình cũng có chứ, ờm, mình á thì lại không có thích nhiều đồ, trước giờ mình đi đâu, làm cái gì cũng vậy. Nhưng mà khi mà mình đụng đến những cái cách mà ờ, cái việc mà phải đối diện với những cái đồ mà kỷ niệm như vậy đó, là mình cũng hơi khó xử luôn á bạn.
Đúng, đúng. <chuckles> Đồng ý luôn đó. Ừm. À, vậy Ừm. Ừ, cái này mình cũng công nhận luôn nha, là á, ờ, đối với lại những cái người mà thích sống theo cái kiểu, ơ, ít mua đồ hoặc là tối giản nè, mình sử dụng những cái thật sự cần thiết thôi đó, thì cái việc mà giữ nhiều đồ nó sẽ rất là khó khăn đối với bạn, đúng hông? Cho nên là bạn cũng rất là thấy, ờ, muốn sắp xếp lại đồ đạc, nhưng mà bạn cũng rất là nặng về cái vấn đề là người ta đã tặng quà cho mình rồi thì bây giờ mình biết để đâu, bây giờ mình cũng không thể nào bỏ đi được, đúng hông?
Ừm. Ờ, ừ, đúng rồi. <chuckles> Ừm. Ừm. Ch <chuckles> Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Thực sự đó, mỗi lần mà nhất là mỗi lần mà dọn đồ để mà chuyển nhà đó bạn, là bắt đầu nó sẽ lòi ra rất là nhiều đồ, mà, ừm, có những cái món đồ thực sự là mình cứ chuyển qua chuyển lại từ chỗ này sang cỗ chỗ kia. Bởi vì mỗi lần mình đụng tới nó á là mình thấy, ồ, cái này là kỷ niệm nè, ồ, cái này là là tình cảm của người này nè, cái này là món quà của người kia nè. Cho nên là mình cứ để chỗ này xong rồi mình lại để chỗ kia, ơ, cho nên là nó cứ chuyển từ chỗ này sang chỗ nọ. Ô, mình cũng biết sao để mà, á hả, a, sắp xếp sao cho nó phù hợp luôn.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Công nhận luôn đó. <chuckles> <chuckles> Không không cất, đúng hông? <chuckles> Ồ, cái này mình cũng gặp một cái trường hợp tương tự luôn đó bạn. Ờ, giống như bạn chia sẻ luôn đó, là khi mà bạn chuyển nhà, đúng hông? Thì đồ đạc mình bắt đầu mình lấy ra rồi, mình sẽ cầm lên và xong cái mình nhớ là cái đó của một cái người nào đó tặng cho
Ừm. Ừm.
Cái bắt đầu bạn, ờ, lại để sang một cái chỗ khác, cứ kéo đi kéo lại mà không cất vào được một cái góc nào. Ờ, cái này mình hoàn toàn hiểu luôn đó.
<chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm. Có đó bạn, nhiều khi nha, ờm nhưng mà cũng có những lần mình quyết tâm. Đó, có những lần mình quyết tâm, ví dụ như là mình sẽ quyết tâm trước với những cái đồ đạc cá nhân của mình trước đi. Ví dụ như là có những cái món đồ mà mình, à, mình tự mua chẳng hạn. À, có mình những cái món đồ mà mình tự mua nhưng mà, à, sau này là mình, ờ, mặc nó còn không còn vừa nữa nè, hoặc là nó cũng không còn mới lắm. Ừm, kiểu như, lúc trước thì mình hay tiếc, ờ, mình kiểu như là thôi cứ để đó đi, rồi từ từ mình coi mình có ai hợp rồi mình cho chẳng hạn. Thì một trong những cái cách mà mà mình có thể, gọi là, ờm, thu dọn bớt những cái cái, a, đồ cũ đó, mà kỷ niệm đó, đó là mình không phải mình vứt đi, mà là mình sẽ, a, cho. Những cái đồ nào mà còn tốt á bạn, tốt mà còn đẹp thì mình có thể là chia sẻ cho những cái người mà họ chưa có. Thì đó cũng là một cái cách mà mượn đang làm á.
Ừm. Ừ. Ừm. Sao, sao? Ừm, hợp lý, hợp lý. Ừm. <laughs> Đồng ý. Ừm, ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ờ, công nhận nha, cái cách mà bạn vừa kể đó, mình nghĩ là nó rất là hợp lý luôn đó, là bạn sẽ thay vì cái việc là để mà nó tối giản cái không gian của mình thì bạn sẽ hông, ơ, gọi là, đem, ơ, vứt đi, nhưng mà bạn thay vào đó là bạn sẽ tìm những cái người thân của bạn nè bạn bè để mà bạn đem cho để mà người ta cũng sử dụng được nó khi mà cần, đúng hông? Để mà bạn cũng đỡ tiếc khi mà phải bỏ đi nữa.
Ưm, ừm. Ừm. Ừm, cũng đúng. <chuckles> Đúng rồi đó bạn, thực sự thì, à, mình giữ đồ cũng khá là kỹ luôn. Ví dụ như là có những cái, a, đồ điện mà khi mà mình chuyển nhà ha, ví dụ như nó hơi cồng kềnh, như là ba cái, a, ừm, lò nướng, hay cái nồi chiên không dầu chẳng hạn. Đó. Nhiều khi nó cồng kềnh quá mình mình mang theo thì nó cũng không có phù hợp. Cho nên là mình chia sẻ lại thêm cho mọi người ở xung quanh á, mà mình thấy là người ta có đồ, ừm, để mà dùng, người ta cũng rất là quý, thì mình cũng vui bạn, cái món đồ của mình, mình cũng yêu cũng quý mà, bây giờ người ta cũng quý thì mình cũng thấy vui, hài lòng khi mà mình mình chia sẻ cho họ.
Ừm. Công nhận. Ừ. Đúng, đúng, đúng. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ồ. Hay đó nha, mình cảm giác là cái việc mà m bạn, gọi là, ờ, những cái món đồ mà bạn, ơ, không dùng, nhưng mà bạn sẽ tìm cách để mà san sẻ được đi cho những người xung quanh của bạn, đúng hông? Thì mình nghĩ nó rất là, ờ, hữu hữu gọi là hợp lý luôn. Thế thì nha, mình thắc mắc á, là hông biết là có một cái món đồ nào nè, hoặc là có một cái kỷ niệm nào mà nó rất là khi kh khiến bạn cảm thấy rất là khó buông tay á, kiểu bạn không có nỡ bỏ nó đi, hay là cho nó cho ai, hoặc là cất nó vào một góc luôn, thì có những cái món đồ, hoặc là kỷ niệm nào như vậy hông?
<chuckles> Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm, ừm. Có luôn bạn ơi. Cái đó là quần áo <chuckles> quần áo sơ sinh của con mình. <laughs> Mặc dù là đi đâu, làm gì, <chuckles> chuyển nhà hay kiểu gì, mặc dù nha, những cái đồ đó là bây giờ nó ố vàng hết trơn rồi, kiểu như là, hồi nhỏ rồi ăn uống này kia dơ, <chuckles> ờ, lem luốc, chứ đâu có phải là áo mới, áo đẹp gì đâu. Nhưng mà mình không thể nào bỏ đi được, mình cứ xếp tới, rồi mình xếp lui, rồi mình lại cất vào trong góc tủ, mình cũng cứ để đó, chứ mình hông thể nào mình bỏ đi được luôn á.
À, vậy luôn á hả? <chuckles> Ồ, hiểu rồi. Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm. <chuckles> Công nhận nha. Ừ. Ồ, cái này mình công nhận với bạn luôn nha, gọi là, những cái, ơ, gọi là, những cái món quần áo đó, đúng hông? Nó sẽ thiên về mặt, ơ, ờ, cảm xúc gắn liền với lại người thân. Ở đây là con của bạn nè, nên là bạn sẽ rất, rất là khó và dường như là không thể nào mà mình sẽ bỏ đi được một góc nào khác, đúng hông? Mình đi đâu bạn cũng sẽ phải đem theo. Đó. <chuckles> Tại vì nó mang quá là nhiều kỷ niệm ở trong đó mà.
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừ. <chuckles> Sự là nó cũng không có chiếm nhiều. Ờ, nó cũng hông có chiếm nhiều diện tích á bạn, à, nó cũng chỉ là một cái góc nhỏ thôi. Đó, cho nên là mình thậm chí là bây giờ mình, à, bỏ nó vô trong túi zip á rồi mình hút nó lại, a, mình hút cho nó, gọi là, bớt cái dẹp bớt cái diện tích đi, rồi mình cất nó vô đó để cho nó không có bị mục nát mà nó lại cũng không chiếm diện tích nữa. Thì mình thấy như vậy nó cũng hông có ảnh hưởng gì nhiều cho nên là là mình vẫn để.
Ừm. Ừm, hợp lý. Ồ! Hay nha. Ừm. Mình thấy cái cách này rất là hay nha, là bạn sẽ tiết kiệm không gian bằng cách là cho nó vào trong túi hút chân không, đúng hông? Xong rồi nó sẽ, gọi là, gọn nằm gọn ở một góc và bạn chỉ có cất vào một cái góc rất là nhỏ thôi và nó sẽ không có chiếm không gian nhà của bạn nè và nó rất là, gọi là, dễ xử lý luôn, đúng hông?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng đó bạn. Ừm. Thật ra cái việc mà sử dụng cái túi hút chân không á, nó rất là hợp lý ở trong cái việc mà mình, ờ, thu xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Ơ, ví dụ như là chăn, gối, mền nè, mình đem vô đó mình hút, xong rồi mình mình để ở trên cái ngăn tủ á, nó cũng rất là hợp lý.
Ừm, công nhận nha. Ừm. Hợp lý ha. Ồ, mình nghĩ cái mẹo này rất là hay nha, để, gọi là, sau này chuyển nhà hay là cái gì chắc mình cũng sẽ phải áp dụng đó. Ờ. Mình có nghe bạn chia sẻ là, gọi là, những cái kỹ hoặc là những cái món đồ liên quan tới con bạn nè là bạn sẽ, gọi là, lưu giữ rất là kỹ luôn, thì mình tin là bạn cũng là một người, gọi là, rất là, ờ, hoài niệm, đúng hông? Gọi là, ờ, quan tâm tới những cái người xung quanh, rồi đặc biệt là những cái đồ kỷ niệm mà liên quan tới gia đình nè. Ngoài con ra thì chắc là bạn cũng sẽ giữ những cái món đồ của bố mẹ, hoặc là ông bà, hoặc là những cái người thân trong gia đình mình truyền lại, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Có chứ bạn, thực sự á là mình, à, ừm, từ nhỏ là mình sống ở trong một cái gia đình nói chung nó cũng không có, gọi là, dư dả gì, ba ba mẹ của mình á rất là tiết kiệm luôn. Mà mình nhớ nha, mẹ của mình á là đặc biệt, ừm, ờ, giữ những cái đồ kỷ niệm nó rất là hay luôn, ví dụ như là có một cái tủ, một cái tủ mà ông bà ngoại, ờ, của mình để lại. Đó, tức là nó cũ lắm rồi, nhưng mà mẹ mình nha, mỗi năm là mẹ mình lôi ra, mẹ mình chà đi, xong rồi mẹ mình sơn lại, mẹ mình xịt, <laughs> nói chung là đủ thứ để làm sao để có thể giữ được cái tủ đó mà già dùng cho tới bây giờ vẫn còn đang dùng tốt, hông có vấn đề gì hết trơn. Bây giờ mình cũng vậy bạn ơi, ờ, thực sự thì ba cái tủ bàn á thì mình thấy nó bự quá à, cồng kềnh mình hổng thích. Nhưng mà có một cái món là mẹ mình cho mình một cái nồi cơm điện, đó, mà đến bây giờ mình vẫn dùng nha, mặc dù ờ, mặc dù nó cũng cũ lắm rồi. Ai đi qua, đi lại cũng nói: "Ôi, sao cái này cũ quá rồi, sao không mua cái mới đi?" Ờ, nhưng mà thực sự là mình rất là quý cái nồi của mình, bởi vì là mẹ mình cũng mất cũng khá lâu rồi đó bạn, cho nên bây giờ mà mỗi lần mình nấu mình nấu cơm là là mình nhớ tới mẹ mình đó bạn.
Ừm, hiểu, hiểu. À, vậy hả? Ừm. Cũ, đúng hông? Ừm, hiểu, hiểu. Ừm. <laughs> Hiểu luôn. Ừm. <laughs> Ừ. Đúng rồi. À. Vẫn còn dùng đúng hông? <laughs> Hiểu. À, ừ, cũng mình hiểu rồi. Ừm, thì ra, mình hiểu rồi, như vậy là, giống như là, nhà bạn có một cái truyền thống là sẽ giữ lại những cái đồ mà, ờ, gọi là, bố mẹ, ừm, hoặc hoặc là ông bà tặng lại cho mình, đúng hông? Giống như là mẹ bạn đó, thì s thì ừm, mẹ bạn thì sẽ giữ lại những cái tủ nè, rồi năm nào cũng sẽ lau chùi, để mà, giống như là, để nhớ về cái, ờ, ông bà của bạn, đúng hông? Rồi bạn á thì giữ lại cái, a, nồi cơm điện của mẹ bạn tặng để mà bạn có thể, ờ, nhớ tới mẹ bạn, sau, gọi là, ờ, luôn luôn nhớ tới mẹ bạn, đúng hông? Ừm, cái này mình hiểu nha.
Ừm. Đúng rồi, những cái mang kỷ niệm lớn á. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, thật ra đó, thì đôi khi giữ những cái món đồ đó không phải là vì cái giá trị, ờ, về vật chất, mà là cái giá trị tinh thần, đó, ừm, ừm, đúng rồi.
Đúng, đúng, đúng. Về tinh thần, đúng hông? Ừm. Cái này đồng ý nha, ừ, thế thì nha, ờ, bạn cũng mình cũng có nghe bạn nói rồi, là bạn là một người, gọi là, cũng, ờ, gọi là, thích sống, a, tối giản đó. Thế thì á, ờ, bạn nghĩ nha, là khi khi mà bạn tặng một cái món quà cho một cái người khác, cũng là một cái người tối giản giống bạn đi, thì bạn, ừm, có những cái mẹo nào về cái cách bạn lựa chọn quà nè? Hoặc là, ờ, những cái cách để mà cho cái người nhận á, họ cũng có thể giữ làm kỷ niệm mà họ cũng sẽ không có bị mất không gian, nếu như mà họ là một người tối giản giống bạn á?
Ừm. Ừm. <laughs> Ừ. Ừm. Ừm. Ờ, thật ra cũng tùy đối tượng nha. Ví dụ như là bạn thân thì mình cứ hỏi thẳng, coi là bây giờ có nhà mới thì thích món gì. <laughs> Hoặc là mình hỏi, ơ, ví dụ người nhà thì mình hay có thói quen vậy nè, mình họ sẽ hỏi là người nhà hay là mấy đứa bạn thân á, khi mà có nhà mới chẳng hạn thì cái wish, a, wish wish wishlist đó là cái gì, thích cái gì, ờ, rồi đưa ra cái liệt kê vậy đó. Cái xong rồi, à, mình bảo, ờ, ô kê, mình sẽ tặng cái món này nha. À ha, xong rồi để nó gạch bớt đi thì mình sẽ tặng mấy cái món đó vậy. Mình thấy như vậy thì vừa phù hợp với cái nhu cầu của họ, mà cũng là cũng là làm cho mình cũng, ơ, hài lòng với cái món đồ mà mình tặng đi nữa bạn.
Ừm. <laughs> Sao? Thói quen sao? Wishlist ấy, đúng hông? Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Ừ, đúng rồi, cái này mình cũng công nhận luôn đó, giống như cái cách bạn, ừm, s ờ, chia sẻ, đó là bạn sẽ, à, hỏi wishlist của người thân, đúng hông? Xong rồi, ờ, để cho nhợ bạn bè của bạn chọn, rồi từ đó đó bạn có thể tặng theo cái l cái, gọi là, cái list đó, thì nó hoàn toàn là hợp lý mà, nó, kiểu, giống như là, nó sẽ đúng ý với lại bạn của bạn, đúng hông?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm. Ừ, đúng nhu cầu luôn, ừm, họ sẽ, ưm, kiểu như là, họ chuẩn bị sẵn cái vị trí đó để để để cái món đồ đó rồi. Đó, có sẵn rồi, bây giờ chỉ việc là, à, mình tặng thì người ta có chỗ người ta điền vô, chứ hổng phải là người ta sẽ phải cố tìm một cái chỗ nào đó để người ta nhét vô, bởi vì cái món đồ đó mình tặng. Đó, cho nên mình thấy cái việc đó coi thì cũng khá là hay ha.
Ừm. Ê, ê, hiểu, hiểu. Ờ, mình công nhận ha. Thiệt nha, mình nghĩ là nó, kiểu, rất là dễ áp dụng luôn đó. Ờ, thế thì nha, mình còn một cái thắc mắc nữa là, ờ, v ví dụ như bạn, ờ, có một cái nguyên tắc nào đưa ra để mà bạn có thể dọn dẹp hoặc là cất những cái món đồ kỷ niệm hông? Ờ, ví dụ như là, à, sau, ơ, 1, hai nguyên tắc là mộ sau 1-2 năm mà bạn không đụng tới thì bạn có thể, ờ, gọi là, đem tặng nè, hoặc là bạn, ờ, cất đi một cái góc, hoặc chụp ảnh lại giữ làm kỷ niệm thôi, thì bạn có những cái mẹo hoặc là những cái nguyên tắc đó hông?
Ừm. Ừm. Ừ. Ừm, ừm. Thật ra thì mình cũng, ờ, không có nguyên tắc về thời gian đâu. Ví dụ như là 1-2 năm gì đó thì chắc chắn là cái món này mình sẽ cho đi, thì mình hổng có cái khái niệm đó, chẳng qua là mình sẽ dựa vào cái, à, à, cái không gian mà mình, à, đang ở. Ví dụ như là mình mình ở thuê chẳng hạn, thì mình không thể nào mà mình ôm đồm hết tất cả những cái món đồ, mặc dù là, ờ, nó có cái ý nghĩa với mình đi chăng nữa, nhưng mà nó không còn phù hợp thì mình cũng phải, à, cho nó có những cái cái cái cái vị trí nào đó để sử dụng cho nó triệt để hơn. Có những cái món đồ nếu như mình cứ giữ nó hoài mà mình hổng có dùng gì hết trơn á, thì nó cũng phí. Cho nên đôi khi có những cái món mà mình, ờm, mình có thể là mình tái chế được nè bạn, đó, hoặc là ừm, hoặc là, mình, à, ừm, ví dụ đi. Ví dụ hồi đó mình có 1 cái bàn dài lắm, 1 cái bàn dài lắm, đó, của như là của của bà chị bả cho đó. Thì sau này cái nhà mình nhỏ quá đi, thế thì mình mới kêu thợ là cắt đôi ra, <laughs> mình mới cắt đôi ra thành 2 cái bàn nhỏ, kiểu như là vậy. Thế là mình vẫn giữ được cái bàn, nhưng mà mình lại tái chế thành được 2 cái bàn nữa, mình dùng ở 2 cái góc nhỏ trong nhà cho nó phù hợp.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, sao, sao? Ừm. À, hiểu, hiểu. Ừ. Ờ, hay quá ha! Ồ! Cái cách này hay nha, 1 cái bàn mà cắt đôi ra làm 2 cái để mà có thể có thêm được một người khác sử dụng hoặc là một cái không khan khác ở trong nhà có thể sử dụng được, đúng hông? Ừm, công nhận hay thiệt!
Ừm. <chuckles> Ừm, đúng rồi đó. Ừ, mà lại không quá choán chỗ bởi vì quá cái bàn mà nó quá bự thì không nó nó nó quá choán chỗ trong nhà, bây giờ nó nhỏ ra thì mình để vào 2 cái phòng thì nó rất là phù hợp luôn.
Ừm. Ừ, mình cũng công nhận là hay á nha, những cái cách mà, gọi là, bạn xử lý để mà, ờ, giải quyết những cái món đồ kỷ niệm nhưng mà v lại vẫn muốn giữ cho không gian nó trong nhà nó được tối giản á, thì mình thấy những cái cách này nó rất là dễ thực hiện và áp dụng luôn đó. Mình nghĩ là những cái chia sẻ này rất hữu ích và nhiều người cũng có thể làm theo đó. Ờ, cảm ơn những cái chia sẻ này của bạn nha!
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi đó, tại Ừ, thực sự thì bây giờ nè, ờ, ví dụ như là mình, ờ, thấy ở trong nhà có những cái món đồ nào, ví dụ như là tranh ảnh chẳng hạn, đó, nó, ưm, nó không quá chiếm không gian đi, thì mình cũng có thể là mình, à, ừm, treo nó lên, hoặc là mình có thể thay thế theo thời gian. Đó, ví dụ như tranh ảnh như nhà mình chẳng hạn là mình có thể, a, thay tranh mỗi n mỗi năm chẳng hạn. Mình sẽ có những cái buổi đi chụp hình ở bên ngoài nè, để mình, à, thay những cái bức tranh làm sao cho nó phù hợp. Thì còn lại những cái bức tranh còn lại á, thì mình sẽ cất đi. Nhưng mà sau một khoảng thời gian á thì mình ừm, mình cũng sẽ thu xếp làm sao để, ơ, ờ mình cũng có thể là mình gỡ bớt những cái khung tranh đó ra. Ví dụ như là tranh ảnh mà mình sử dụng rồi á, mình sẽ mở ra, ờ, mình lấy lại cái khung đó để mình bỏ vào cái khung mới để nó tiết kiệm được không gian, mà vẫn có thể có được những cái hình ảnh mới. Đó cũng là một cái cách mà mình cũng đang sử dụng á bạn.
Ừm. Hiểu, hiểu. Ồ, hay ha. Ờ, cái mẹo mà thay ảnh trong từng cái khung tranh rồi trưng bày ở những cái thời điểm khác nhau, mình thấy là nó rất là hợp lý và nó, kiểu, cũng sáng tạo luôn đó. Kiểu, không gian trong nhà bạn lúc nào nó cũng sẽ được, ờ, gọi là, được đổi mới nè, lâu lâu thì lại có một cái hình ảnh mới.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, hình ảnh mà cũ á thì bởi vì nó chỉ là giấy thôi, cho nên khi mà mình xếp lại thì nó cũng rất là gọn, mình cũng có thể bỏ vào những cuốn album nhỏ để mình lưu trữ rất là dễ luôn.
Ừm. Ồ, hay quá ha! Mình công nhận những cái mẹo mà bạn chia sẻ với mình á, nó cực kỳ dễ áp dụng luôn đó nha. Cảm ơn nhiều những cái chia sẻ của bạn nè.
Ừm. Ô kê, hôm nay nói chuyện với bạn cũng rất là vui nè. Cám ơn bạn nhiều ha, chào bạn.